D'accord.
Et du coup, je me suis dit: «Bah, tant qu'à faire une escale, autant y rester 2-3 semaines puisque je veux faire un pays. <chuckles> Donc vu que si c'est une escale qu'ils me proposent ici, c'est que c'est pas cher. En tout cas, c'est que c'est la moins chère, donc heu bah, c'est là que vais aller, c'est sûr» et voilà.
Heu, vaut mieux rester oui. Ah, OK. Donc tu es restée 2-3 semaines, hein, à Bali?
Je suis resté, ouais, 2 semaines et 1/2, 3 semaines ouais.
OK et tout ton voyage comme ça était un petit peu, heu, voilà, heu, un petit peu aléatoire où tu savais pas où tu allais? Donc après le noir, tu as f le nord tu as fait quoi?
J'ai changé d'île à ce moment-là, il y avait des petites îles qui s'appellent Gili heu comment ça s'appellent? Gili Meno et Gili Air.
Oui.
Et heu, du coup j'étais sur ces toutes petites îles qu'on traverse vraiment il y a pas l il y a pas de voiture, c'est 15 minutes à pied tu vois, <chuckles> alors t tu la tu traverses, heu, de droite à gauche en 15 minutes, c'est vraiment tout petit. C'était pile-poil ce que je voulais et j'ai fait 4-5 jours dans cette petite île et tu vois pareil, ça en fait ça a vraiment rendu, heu, le voyage meilleur parce que j'étais pas c'était pas du tout prévu, j'étais
D'accord. Oui. C'était pas prévu, oui. Mais dans des moments comme ça, tu as pas un petit peu peur, heu, il y a pas un peu de panique?
Et ah, ouais? Heu, moi, la panique elle est plus dans le fait de rater des trucs. Dans la FOMO, tu vois, je la la fear of missing, je j'ai vraiment peur de rater rater des des trucs, donc c'est pour ça que j'ai un peu envie de tout faire. De base, je pensais me reposer et en fait, je me suis perdu dans le dans l'Indonésie et finalement j'ai j'ai voyagé plus que j'étais en vacances, tu vois, je c'é c'était plus des un voyage que que des vacances.
OK. Des opportunités? Mmh mh. Oui. <chuckles> OK, d'accord, oui, parce que tous les jours c'était un petit peu itinérant. Tous les jours tu allais quelque part en fait? Tu te posais pas. Mais tu avais pas besoin de te poser un petit peu aussi pour profiter?
Oui. C'est ça.